Ừm, ừm, mình nghĩ là suy nghĩ đấy rất là tiến bộ nha, <chuckles> rất là hay đấy. Ờ. Mình thì cũng cũng hiểu như thế, thì, ờ, kiểu, do là, ờ, ờ, mình vừa đi học vừa đi làm nên là thời gian, ơ, rảnh trong ngày cũng khá là khá là không khá là, gọi là, ít ấy, không được nhiều lắm. Ừm. Ừ, ừ, ừ. Đấy, thì, kiểu như là, mình hay đi học vào buổi chiều và đi làm tối này, đấy, thế nên là cái lúc mà rảnh nhất thì chắc là bạn đoán ra rồi ấy, rảnh nhất là buổi sáng. Đấy, nên là mình, gọi là, cố gắng xây dựng cho mình cái thói quen đó chính là dậy sớm. Đó. Thì mình thấy là, kiểu, cái việc mà dậy sớm buổi sáng này này, cảm giác nó cũng rất là sảng khoái, đúng không? Nó, kiểu, bắt đầu ngày mới một cách, gọi là, cách, gọi là, tỉnh táo này, đấy, ờ, thì là tràn đầy năng lượng, đúng rồi, rồi, rồi, đấy, đúng ý mình. Ờ, dậy sớm thì
Ừm. Nhiều. À, ít à. Ừ. Ừ, đúng rồi. Ừ. Ừm. Đúng rồi. Tràn đầy năng lượng, đúng không? Đúng rồi. Thì mình cũng hoàn toàn đồng ý quan điểm của bạn ấy, ừm. Thì theo mình thì đúng là, kiểu là như, khi mà khi mà mình dậy sớm ấy, thì mình sẽ có thêm nhiều thời gian trong một ngày, đúng không? Một ngày 24 tiếng mình ngủ nó nhiều quá, thì là dậy sớm có nhiều thời gian hơn, thì cái thời gian rảnh đấy có thể là nghe nhạc, đọc sách hoặc là chạy bộ thì nó cũng đều giúp cái tâm trạng và cái tinh thần mình mới thoải mái hơn, đúng không?
Ừm hứm, ừm, thì đấy, mình Ừm, và Ừm. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, bạn nói rất chính xác nha. Đấy, thì mình thấy là, kiểu, ờ, khi mà mình dậy sớm như thế, mình được, gọi là, có cái lựa chọn là tối ưu thời gian, đúng không? Là mình có thể làm những cái công việc mình thích, mình rảnh vào lúc, ơ, sáng sớm đó, đấy, mình thì cũng có thói quen đó chính là sau khi dậy sớm này, mình sẽ chạy bộ. Đó.
Đúng rồi. Ừm. Đúng luôn. Ồ. Lành mạnh quá ha!
Ừm hứm, ừm. Và mình thấy là, kiểu, ờ, cái cái thói quen chạy bộ ấy, đấy nó cũng rất là, gọi là, lành mạnh này. <chuckles> Mình, ờ, ờ, mình thấy là, ừm, sau một cái khoảng thời gian mình chạy bộ mình cũng chạy được khoảng 2 năm, đấy, mình thấy là, ừ, nó cũng giúp ích cho mình rất là nhiều thứ trong cuộc sống. Kiểu, nó khiến cho mình, gọi là, ờ, như nào ta, giải tỏa, đúng rồi.
<chuckles> Tốt, đúng không? Ừm. Đúng rồi. Chính xác. Thoải mái hơn luôn, chứ đúng không? Như kiểu, gọi là, sáng suốt hơn.
Giải tỏa cái năng lượng nó xấu này, từ ngày hôm nọ này, đúng không? Đấy, và trong lúc mình chạy ấy là mình sẽ không không không nghĩ được là công việc hay là việc học nó như nào, đúng không? Mình sẽ, gọi là, gọi là, tách xa nó, đấy, tách xa khỏi thực tại, đấy, và mình chỉ tập trung cái việc, gọi là, về đích thôi, đấy, thế nên là, ừ, nó giúp cho mình, gọi là, xao nhãng đi những cái, ưm, gọi là, muộn phiền này, nó giúp mình có thể nuôi cái tinh thần, gọi là, tốt hơn, tinh thần nó nó nó nó khỏe mạnh hơn. Đấy, còn bạn thì sao? Bạn, ờ
Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Hay. Đúng rồi. Chính xác. Đúng rồi. Mình hoàn toàn mình đồng ý quan điểm của bạn đấy. Đúng là việc chạy bộ nó giúp ích rất nhiều. Bởi vì như cá nhân mình ngày xưa mình có từng thử chạy bộ hoặc cái việc mình hòa mình với thiên nhiên, hay là cái việc mình quên đi những cái buồn phiền trong cuộc sống nó giảm đi căng thẳng rất là nhiều bạn ạ. Nhưng mà đấy là bình thường thì những cái mình hay dành việc chạy bộ cuối tuần thôi, còn bình thường khi mà mình đi học xong mỗi ngày về ấy thì những cái áp lực đấy thì mình thường hay giải quyết bằng cách như là mình sẽ gọi điện và mình nói chuyện với người yêu của mình
Ừm, ừm. Ừm hứm. Ừm hứm. Ừm. Ồ.
để mình có thể chia sẻ những cái áp lực đấy trong một ngày. Và dần dần thì mình, ừm, ừm, và cũng để gắn kết mối quan hệ giữa mình, người yêu. Mình thấy là rất là cũng có ích, còn bạn thì sao? Bạn có hay giải quyết vấn đề áp lực căng thẳng trong ngày ấy luôn không?
Ừm hứm. Ờ.